Oi, eu estou aqui hoje pra desabafar com você uma situação que aconteceu comigo, né, e com a minha família muito chata. E aí eu queria dica, se você puder me ajudar, de como eu posso estabelecer limites, ah, né, sem ficar culpada mas de uma forma, assim, que eu que não gere mais atrito, será que você consegue me ajudar?
Uhum. Sim. Claro. Sim. Entendi. Claro que consigo, se puder com certeza, me conta um pouquinho o que que o que que aconteceu? O que que qual foi essa situação, se foi uma situação específica?
Conto. Claro, olha só, eu moro nos Estados Unidos já há 2 anos especificamente na na cidade do Mickey, né. Então, <coughs> desculpa, você pode imaginar que, hã, minha casa
Uhum. Imagino.
é praticamente um Airbnb, né.
Ah imagino, ah, todo mundo querendo visitar. <chuckles>
É. Mas todo mundo é exatamente as pessoas unem o útil ao agradável, né. Hã, eu eu não acho ruim, eu acho que é bom, eu gosto, eu fico muito sozinha aqui então, assim, quando as pessoas veem
Uhum. Ver Sim. Você gosta de receber, uhum, você gosta de receber as pessoas, tá.
Hã? Gosto, gosto sim. Então, e não vejo problema, mas o que que aconteceu no no Thanksgiving, né. Aqui no na última semana de novembro. <clears throat> Eu recebi meu primo, hã, a me a esposa e a filhinha deles, né. Hã, e hã
Uhum. Certo. Uhum.
Eh, meu primo perguntou se a gente ia está aqui, eu falei sim vai ser uma semana mais morta, né, porque, eh, meu filho não tem aula, eu faço mestrado e também não ia ter aula. Eu eu falei venha, né, tá tudo certo. <clears throat>
Ai olha só. Sim uhum. Estava mais tranquilo pra recebê-los também, né?
Exato eles iam ficar 2 semanas, essa semana essa essa semana do Thanksgiving e a outra. E tudo certo não falamos mais nada sobre detalhes nada, né. E aí ele pediu, né, eh, pra buscá-los no aeroporto e aí a gente foi, e aí o meu marido até no caminho perguntou: "Eles não vão alugar carro?" Aí eu falei: "Não sei porque ele não falou nada, né, eh eh, mas eu acho que sim", eu falei pra ele, "Eu acho que sim porque, lembra, eh, da da nossa amiga que veio em abril e e nós também fomos buscar ela no aeroporto só que no dia seguinte ele eles vi a locadora é uma locadora pequenininha, ah, tem muitas locadoras pequenas aqui né."
Aham. Perfeito. Uhum. Ah tá. Sim. Aham. Tá.
Veio entregar o carro na porta de casa, depois buscou o carro na porta de casa, enfim. Eu falei: "Acho que vai fazer a mesma coisa, né." Enfim não sei.
Uhum. Sim sim.
E aí não, né. Hum. Bom, no dia segui do eles chegaram tarde então, hã, chegaram em casa, eh, a gente chegou tarde, eles tomaram lanchinho, parará e no dia seguinte a gente começou a conversar, né. E aí a gente viu que não, não tinha carro nenhum, né, e a gente ficou quieto.
Olha. Aham. Certo. E aonde você mora só pra entender um pouquinho, eh, não fica próximo de locais, assim, de visita do ou da do parque nada, ah, entendi.
E aí bom. Nada, nada. Da d assim, onde eu moro, é, <chuckles> é 40 minutos de carro é perto.
Ah, entendi, entendi, não tem. Aham.
Entendeu? Não existe, a o Orlando é uma cidade que é absolutamente espalhada. Então assim, não existe andar a pé aqui, não existe. Você tem que ter um carro, não tem como. Não você não vê uma alma na rua, assim, andando, né.
Sim sim. Tá. Perfeito. Ah, entendi, uhum, perfeito. Por isso que seria uma necessidade eles terem alugado um carro, né, porque senão ficariam. Uhum.
Bom, e Total, a antes de qualquer coisa a necessidade número 1 era um alugar carro. E aí essa semana, né, a gente percebeu que eles não alugaram um carro então, assim, eles acabaram não falaram nada, eles acabaram saindo com a gente e quando, assim: "Ah que que a gente vai fazer hoje." Né, a gente: "Poxa, então vamos almoçar, né, vamos vamos jantar, fazer qualquer coisa quando dava, né." Mas essa semana eles acabaram aproveitando mais a piscina do condomínio que estava estava ainda um pouquinho calor, então meio que eles ficaram, assim, por conta da gente mas meio que, assim é exato. Aí no final de semana.
Tá. Uhum. Certo. Aham. Certo. Mas, no local ali, né, na no condomínio? Uhum.
Estou contando tudo isso para você entender a situação, tá?
Claro claro com certeza, pode cont
No final de semana eles ele eu sabia que eles iam para os parques, na outra semana, né. E aí ele veio com a história: "Escuta, vocês podem levar e buscar a gente nos parques?"
Uhum. Certo. Ai ai ai, hã?
Aí eu falei: "Olha, não tem como. Porque na segunda-feira o meu filho e eu já levantamos 05:00, né, o bus passa aqui às 06:00.
Aham. Ai sim, daí já voltava as aulas tudo. Uhum.
As aulas voltam. É as minhas aulas do mestrado também voltaram, né. Ah, aí o meu marido falou: "Mas espera vocês não vão alugar carro pra ir nos parques, né." "É porque não a gente optou por não alugar carro, porque senão a gente não consegue fazer compras e também o o o estacionamento dos parques é muito caro."
Sim sim. Ah. Aham. Ah, meu Deus! Mas ele, é Sim.
Aí a ge aí a gente falou: "Não, gente, assim, não tem a menor condição, né, assim, de de vocês ficarem sem carro, mas infelizmente a gente também não consegue levar vocês, porque a gente só tem um carro".
Aham, claro.
Né. E, você imagina? Por exemplo, a Universal, da minha casa são 50 minutos. Eu eu gastar 50 pra ir, 50 pra voltar, 50 pra ir, 50 pra voltar. São 4 horas do meu dia.
Uhum. Ah não, não. Sim. 4 horas. E fora que você tem tem teus afazeres, né, você tem tuas tu tu teu mestrado, tu tua filha.
Não Pois é. Exato. E aí no final das contas eles se viraram de Uber, que acabou ficando muito mais caro do que se eles tivessem alugado um carro. Porque assim, não é só o parque, né. Por exemplo, sai do parque mais cedo, daí vai vai vai vai numa loja, é um Uber para ir até a loja, depois vai jantar, do Uber até o restaurante, né, enfim. Mas assim, a gota d'água foi que, essa semana, que eles foram para os parques, eu não sei se eles ficaram com raiva, o que que aconteceu. Eles chegavam por por exemplo, 22h a minha casa já tá desligada
Uhum. Olha. Uhum. Do que se tivessem alugado um carro. Sim, sim. Claro. Claro. Olha. É. Uhum. Hum. Certo.
todo mundo acorda super cedo, né. E aqui a gente tem o hábito, também, de dormir muito cedo.
Aham. Uhum.
Então 22h, assim, é o nosso limite máximo, né. Ah
É, até porque você falou que 5h já estão em pé, praticamente, né. Uhum, uhum.
5h a gente já está em pé, exato. E aí, que que aconteceu? Eles chegavam, tipo 23h, 23h30, batiam porta. Eh, falavam alto, davam risada. Isso foi um detalhe.
Ah. Nossa, que desagradável.
Mas a gota d'água foi Ah, por exemplo, a a às vezes eles chegavam, né, queriam por exemplo um sucrilhos com leite, um pãozinho com queijo, manteiga sei lá, qualquer coisa. Teve um dia, acho que foi na terça-feira, quarta da semana que que eles estavam nos parques que eu desci 5 horas, né, estava o leite pra fora da geladeira, a manteiga pra fora da geladeira e os e os e os copo os copos, os bolws, os pratinhos, todos pra lavar.
Aham. Uhum. Certo. Ah! Tudo sujo. Gente, que desagradável. É
Aí eu falei, "Não, gente" aí esse dia eu eu não perdi a linha, porque assim eu pensei eu até eu eu até saí, dei uma caminhada eu falei que que eu faço meu Deus, mas eu falei gente assim não dá, né, eu fa aí eu falei, "Olha, eu não tenho ninguém pra me ajudar, vocês sabem, a vida aqui é super corrida, assim deixar o leite fora da geladeira, eu joguei o le ao" eu eu joguei um galão inteiro fora.
Uhum. É, tem que falar, uhum. O lei fora, Imagino porque claro com o calor também, aham.
Entendeu? e eles ficaram de bico.
Ah, mas você falou, você conseguiu falar? Ótimo, ótimo.
Eu falei eu falei eu eu falei eu falei, "Gente assim é o mínimo, né, assim eu fiquei cha muito tô muito chateada com vocês porque eu achei uma falta de respeito o que aconteceu, entendeu?" Eh, enfim. E aí, o que que eu queria que você me ajudasse, né, assim, eu não queria expor essa situação no grupo da família nem nada porque, assim, eu pensei em escrever uma mensagem meio que com regras, e tal. Mas eu tenho certeza que ele vai linkar isso com o que aconteceu e eu não queria expô-lo. Então eu também preciso impor os meus limites, entendeu?
Uhum. Claro. Certo. Uhum. Com a ida Certo. Com toda certeza, com toda certeza. Porque assim, mesmo que você goste de receber pessoas, eu acho que existe um mínimo de respeito, né, e e o mínimo de, assim, de conduta na casa dos outros eu acho, né. E o é, porque assim, é uma questão de de de respeito mesmo, né, não os eles não estão num hotel, não estão e mesmo que estivesse, eu acho que mesmo assim, né.
Não, total, né? Nem exato. Acho que nem eles nunca fariam isso, que eles fizeram.
É, é. Então, é p tem alguém pra visitá-la agor alguém pra ir pra tua casa nesse momento agora, já de imediato?
Olha, tem, hã ah, julho que vem. Acho que junho, julho, mas nada, assim, confirmado. Agora, agora, não.
Uhum. É. Assim, talvez pra não pra ass não ficar muito muito, eh, ah dando na cara que é pra eles, né, a situação foi referente a eles, se você conseguisse esperar um pouquinho. De repente final, ali deixa passar o ano, final de janeiro, fevereiro. Eu acho que seria bem importante você colocar uma mensagem sim, para as pessoas que, né, pretendem visitar e e ficar na tua casa principalmente, né colocar alguns pontos, né, de de horário, como é que funciona a tua rotina, né, o que que você gostaria que essas pessoas, eh, respeitassem dentro da tua casa, né, que eu acho que talvez aí pois é, aí teria que elencar, né, enumerar algumas coisas que pra você seria de extrema importância, né, que é, acho que é a questão do horário, do carro, eu acho que poderia deixar bem claro, né, que Isso, né, que não tem condições, que é um lugar que não tem como se locomover sem carro, e que vocês não têm disponibilidade pra emprestar um carro, ou pra levar e pra buscar. Isso acho que teria que deixar claro mesmo, sabe? Mas, é
Sim, sim. Não venham sem carro, né? É. É. Eu acho que eu não tenho escapatória, eu tenho que escrever essa isso, assim, de jeito, né? Até vou pedir ajuda para o ChatGPT. <laughs>
Isso. Isso, eu ia te falar isso. O chat é maravilhoso, porque você coloca o tom que você quer usar, né. Você pode ser gentil, você pode, eh, escrever algo que não não ofenda, né. Não direcione pra para o casal q que esteve aí claro. E e que fique uma coisa bem clara, mas que você consiga impor também o que é importante pra você, né. Eu acho que isso é essencial pra até pra você, pra tua filha, pra tua família num conjunto, né.
Exato. Não, você tá certíssima. Eu vou fazer isso mesmo, porque eu achei, assim, ah nunca aconteceu isso antes, tá? Só para deixar claro, foi essa vez. Mas assim, eu eu não quero repi eu não quero que esta, eh, experiência se repita, entendeu?
Sim. Sim. Que aconteça de novo. Com certeza. Com certeza.
Obrigada por você de ter deixado eu falar com você, sobre esse assunto. Desabafei, tô melhor. E obrigada pelos conselhos, viu.
Ah, imagina. Nossa, fico muito feliz de poder ajudar um pouquinho e espero que você consiga colocar teus limites, e que todos compreendam com muita tranquilidade, porque acho que é muito importante sim. Tá, eu tô à disposição. De nada. Tchau, tchau.
Obrigada, viu. Tchau, tchau.